Э, да не то чтобы сложности, нет, мне это очень нравится. Это просто на это уходит очень много времени. То есть, казалось бы, теоретически я учусь там чаще всего это 2 раза в неделю, да, и буквально несколько часов, да. Но на самом деле нет, э, да. На это уходит гораздо больше времени, потому что приходится очень много тратить, э, да, ещё часть жизни на то, чтоб сделать все вот эти проекты по каждому предмету. Ну, вот просто это вопрос, да, скока сил, времени есть на работу, на учёбу, на на жизнь. Вот иногда устаю, конечно же. Да.
Так. Ага ага. Понятно понятно.
Вот, э, общая моя программа
Как ты отдыхаешь от учёбы, когда устаёшь?
У в да, как все, наверное, ничего оригинального, да. Погулять, развеяться, а, посмотреть что-то, почитать что-то, пообщаться с друзьями. Мне кажется, это самое, э, это не, м, устаревает Да да.
Мгм, мгм. Ну, это универсальный отдых, да. Это не то чтобы от учебы, это просто как общее переутомление, и вот, э, нужно отдохнуть. Нет такого: "Так, всё, я больше ничему не учусь целый месяц, мне месяц нужно отдыхать от любой информации сложнее телесериала".
Мгм. Да да. <chuckles> А, ну, ко конечно. Ну, у меня, н да, я как бы так, ну, и не перегружаюсь. Вот я говорю, я к учёбе отношусь адекватно как-то, на мой взгляд. Да, я не считаю, что я должна щас просто вот, э, всё время, все силы потратить, кому-то чё-то доказывать, оценки для меня вообще не имеют значения. Э, да, то есть я фильтрую опять же, да, что мне нужно, чт на что я сделаю акцент, что я просто формально сдам и забуду. Э, и мне кажется, что это тоже очень важно, потому что, ну, просто, ну, не хватит тебя на всё. <chuckles> Ну, жизнь так устроена, да. Ну, надо распределять своё время, ресурсы вот, и силы, да, абсолютно точно. Вот мне ещё учиться больше года.
Ага ага. Так. Ага ага. А как твои близкие и друзья отреагировали? Ого, больше года- это серьёзно. Как твои близкие и друзья отреагировали на такие вот долгие планы по учёбе, что ты хочешь так, в общем-то, основательно переучиться?
Да.